بُصّ هي كانت أول مَرّة تيجي لي أنا كنت أول مَرّة أحسّها حرفيًا، أنا ما كنتش أعرف إنّها أصلًا نوبة آآ قَلق أو نوبة حاجة مفاجأة كده. لأ، أنا كانت أول مَرّة أحسّها أصلًا، فما كنتش <clears throat> ما كنتش فاهمة وقتها أصلًا كويس خالص، خالص ما كنتش عارفة يعني إيه، آه، خ أنا لقيت باقول لِك والله أنا بجد أنا مَرّة واحدة بطني قلَبَت قلَبَه، يعني عارفة إحساس اللي هو إيه ده في إيه، جسمي كلّه بقى سايب ما بقيتش عارفة آخُد نَفَسي، كان إحساس غريب جدًا بصراحة يعني، فوقتها كان الموضوع صعب بقى. إمم.
آه. هو إيه اللي بيحصل؟ أيوه. إمم، إمم، طَب و وأتعاملتي إزاي، يعني بعد ما جات لِك هي خلاص والدتِك قريت عليكِ قرآن و وهديتِ، ولمّا تروح رُحتِ
آه. هيديت بقى شوية.
آه، ال واتعاملتِ عادي في الإمتحان؟ يعني كنتِ بتحاولي تسترجعي الذاكرة والّا إيه اللي حصل؟
بُصّي آه، لأ، ما أنا دو د فاكرة طبعًا إمتحانات ثانوية عامة دي أكيد هافتكرها، بُصّي، بصراحة آآ لأ، يعني أنا كنت هديت، بعدها هديت وعايزة أقول لِك إن أنا نمت أصلًا على رجلها وهي بتقرا لي مثلًا نُص ساعة أو ساعة وهي سابتني أنام. آه، لأ، ما أنا باقول لِك لدرجة إن أنا بجد أنا كنت يعني رايحة منّي خالص اليوم ده، وصحّتني على الساعة م آه، على الساعة 06:00 كده تقريبًا والّا حاجة وقالت لي: "يالّا قومي تاني" وما أعرفش إيه و وأراجِع بالراحة وبتاع، عايزة أقول لِك سبحان الله بجد والله أنا أنا فاكرة الإمتحان ده كويس أوي س أس آآ إمتحان الphysics ده أنا كنت داخلة بجد باترعِش من الرُعب، أنا دخلت أنا كنت باكتب كلام أنا ما أعرفش كنت جايبة الكلام ده منين أصلًا، والله أنا فاكراها، يعني
<laughs> امم. ياه! إمم. يا خبر! إمم. آه. ياه! يعني إيه؟ كنتِ بتكتبي حاجات من المنهج والّا حاجة من برّه؟
لأ، من المنهج مش بافتي، بس عارفة أمّا تحسّي إن في آآ حاجة نوّرت في دماغِك مَرّة واحدة وبدأتِ إن أنتِ تكتبي، فسبحان الله يعني وقتها أنا ما أعرفش أصلًا حلّيت إزاي، أنا عايزة أقول لِك إن أنا في الآخِر نقصت نُص درجة في الإمتحان ده.
آه. شوفتي <laughs> آه. ياه! ده يعني تفوّق ما ي ده إيه الشطارة دي. <laughs>
أي آه، أنا ما دخلت في الآخِر هندسة بس بعد ما طلع عيني، بس كان حاجة صعبة جدًا، جدًا وكانت بقى دي كانت أول مَرّة تيجي لي
آه.

قولي لي كده، أنتِ يعني لمّا بتحسي بنُوبة قَلَق كده، أو إن أنتِ تحسي إن أنتِ متوترة، متشنجة، مضغوطة، يعني أولًا بتتصرَّفي إزاي، و وإيه الدافع اللي بيخليكِ تحسي بالنوبة دي كده؟ قولي لي، احكي لي يعني.
إمم. بُصّي، هاقول لِك، أنا من الناس اللي بتتوتر بسرعة جدًا، وفي حاجات كتير أوي بتسبب لي التوتر ده، آآ، ومن الناس برضه اللي بتفكر كتير أوي، أوي، فمثلًا آآ، أيام الكُلِّية وكده، ده كان بالنسبة لي بجد أنا مش كان بييجي لي نوبات قَلَق، أنا أنا كان بييجي لي نوبات هلع أنا كنت <laughs>
أوكي. آه. ياه! هلع. <laughs>
يعني بُصّي، أنا كنت بابقى خلاص، اللي هو يا جماعة هاتجنن من الكُلِّية، ومن كُتر الضغط وكده.
ليه؟ آه. أوكي.
لأ، الموضوع كان بشع الصراحة يعني.
لأ، ت يعني براحة كده، قولي لي أنتِ أساسًا في العادي، يعني شخصيتِك في العادي بتتوتري بسرعة، يعني والّا والّا والّا لأ؟ آه.
قولي لي. إمم. بُصّ